Alors dis-moi, qu'est-ce qui te dégoûte le plus dans une dispute?
Moi, ce que je déteste, c'est les gens qui te prennent, heu, pour une folle ou un fou, heu, quand tu leur dises que quelque chose, heu, te dérange.
Ouais. <gasps> Ah mais oh, carrément, mais alors ça, là là là là tu as touché le truc qui heu, voilà, ouais. Non, ça me fait réagir complètement.
Tu vois ce que je veux dire? <chuckles> Ouais. Ça, c'est un truc qui me rend vraiment, je je déteste. Enfin tu tu dis tu es en train d'expliquer un truc, heu, enfin un ressenti et cetera, et la personne en face elle dit: «Mais ça va pas, heu, ah mais tu tu pars en cacahuète, qu'est-ce qui se passe» heu, tu vois? Ouais, <chuckles> oh pour rester polie, bien sûr. <laughs>
N ouais. <laughs> <laughs> En cacahuète carrément. <laughs> <chuckles> D'accord, d'accord, d'accord, <chuckles> donc les cacahuètes, hem, <chuckles> heu, ouais. Non, je suis je suis entièrement d'accord avec toi ou heu, ou quand on te fait douter, tu sais? Ou t tu vois? Tout tout tout ce côté un peu manipulation, heu, ça je je supporte pas. Re alors retournement de situation, <gasps> je crois qu'on a affaire aux mêmes personnes. <laughs>
Voilà. <laughs> Oui. Retournement de situation. Mmh. Ouais, <laughs> ça vraiment j'ai horreur quoi. Tu lances un truc et puis on te dit: «Oui, mais non en fait, heu, c'est toi c'est toi qui as un problème» heu et du coup, tu sais plus. Mmh mh. C'est ça.
Ouais. Oui aussi qu'on t'accuse, ouais, ouais, ouais. Et heu vas-y.
Et Heu et toi, tu, enfin, tu es plutôt du genre à éviter les disputes ou plutôt affronter directement les gens quand tu as eu quand tu es dans une situation, heu, qui te déplaît?
Ça dépend. Ça dépend, d ça dépend des circonstances et ça dépend avec qui. Parce que des fois heu, des fois je sais que, par exemple, mon frère j'adore, hein, on est très, très proches, il y a pas de problème. Mais il est très têtu et il est très fier <chuckles> et heu, et si tu veux, heu, on a un peu in instauré ça depuis que je suis petite, où heu, bah, je me tais et puis il a raison, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup même même à notre, heu, âge adulte, si tu veux, c'est c'est tou c'est ancré dedans, si tu veux. Donc heu, même si des fois on on on va être à table et que je sais pas, on va parler de je sais pas quoi, il va forcément avoir raison, même si moi, bah, maintenant j'ai ma vie de mon côté, j'ai mes expériences et je peux l peut-être lui raconter des choses nouvelles. Non, non, non, <chuckles> tu vois, c'est non.
Ouais. OK. Mmh mh, oui, oui. D'accord. D'accord, OK, je vois, je vois. Oui. Ouais. D'accord. Ouais, <laughs> il y a pas. <laughs>
Voilà. Donc on se dispute pas souvent, mais c'est surtout parce que, heu, je laisse faire, tu vois ce que je veux dire?
D'accord, je vois.
Parce que je j'ai pas j'ai pas l'énergie <chuckles> et j'ai et j'ai j'ai pas besoin d'avoir raison, tu vois? Je suis pas ce genre de personne non plus.
Ouais, je peux comprendre. Oui. Oui, oui. Moi, c'est vrai que, bah, comme tu disais, ça dépend un peu du contexte. Heu, par exemple au travail, je suis pas du genre à aller rentrer dans des disputes et cetera. Même s'il y a des trucs qui me déplaisent ou quoi, qu'on m'a peut-être un petit peu mal parlé et cetera, que j'ai pas aimé l'attitude d'une personne, je vais plutôt laisser couler.
Donc, heu N ouais. N ouais. Ouais.